بصراحة كده أنا عندي مشكلة مضايقاني وكنت محتاج نصيحتِك فيها.
أكيد طبعًا، اتفضّل قُل لي إيه مضايقك.
آآ بُصّي، أنا كان ليا 2 صُحابي كُنّا ماشيين مع بعض في الجامعة، من أول ما بدأنا جامعة لحد يعني ما خلّصنا م من أول يوم لحد آخر يوم وإحنا طول الوقت مع بعض، بناكل مع بعض، بنروح نتف نتفسح مع بعض، بنعمل كل حاجة مع بعض كانت كُنّا عايشين في البيت مع يعني كُلّنا سوا ويعني بُصّي، كُنّا يعني ات